Серьезно, что она делает? Зачем это?
Да? Но, а, она добавляет определённый уровень электролитов в воду, и у воды получается такой такой немножко слегка солоноватый, как будто вот слезинка, солоноватый вкус и кисловатый. Это достаточно приятно пить утром, надо чтобы она ещё была вода тёплая, то есть не холодная, или хотя бы комнатной температуры. И она, да.
Мгм. Мгм. <laughs> Мгм. Ну почему? Чтобы там лучше впиталось как-то, или как он лучше организм воспринимается? Мгм.
Ну как, когда холодная вода, э, так организму легче пить её, когда вода более т комнатной температуры, чем холодная, потому что он тратит определённую температуру на это и, а, какую-то определённую энергию он отдаёт. А так лучше, желудочно-кишечный тракт- он так заряжается, он загоняется, чтобы начать работать с утра и быть готовым к завтраку, то есть 30 минут до завтрака.
Мгм. Мгм. М-да. Мгм. Слушай, какая какая ты молодец. У тебя такой прям план. И ты тоже ты говоришь, что каждый день что-то немножко другое, чтобы какая-то рутина скучная не создавалась. Да, чтобы было интересно. То есть и тут и так. То есть и тело в тонусе, и лицо в тонусе, и и желудок.
<chuckles> Да. Мгм. Чередавать, да. И тело, и кожа, да, да. Ну и на это, конечно, по времени, да, <laughs> и желудок, да, ну, то есть, красота начинается с желудка, с хорошего раб раб
<laughs> Конечно, мы то, что мы едим.
и да, вот и, м, конечно же, это не получается всегда, и поэтому я стараюсь Ну, ладно, вот сегодня я не успею, но я сделаю хотя бы это. Или если эт не успела- ну, хотя бы я сделаю вот это. А, конечно же на бай это какой-нибудь утро, когда приходится рано куда-то спешить, но очень рано, ты ты это пропускаешь, но если я это пропускаю, то хотя бы вечером я что-то сделаю для себя, для твоего х з з для своего хорошего самоощущения.
Да. Ну конечно, да.